Ah, fast 30 Jahre. Ha! und <laughs> ja, ist schon sehr lange. Ähm, wir sind sehr früh herübergekommen. Äh, mein m mein Ehemann und ich und, ähm, haben alles zurückgelassen in Deutschland. Und aber das habe ich erst äh, das ist äh, hört sich irgendwie blöd an, aber ich habe das erst in letzter Zeit kommt das irgendwie auf, dass ich merke, oh, da ist doch wirklich ein ein Unterschied zwischen Amerikanern und Europäern. Und, äh, ich führe das irgendwie darauf zurück, dass keine richtige Kultur hier sich entwickelt hat.
Uns So lange schon? Wow! Okay. Mhm. Wow! Mhm. Mhm, total. Mhm. Ja, ja. Ja, mhm. Mhm.
so wie in Deutschland oder Frankreich und auch England. Und die Leute wirken sehr oberflächlich. Ähm, und es ist auch die Freundschaften sind auch sehr oberflächlich.
Mhm. Ja, ja, ja.
Äh meisten ich hab eine Freundin, äh, da ist kann man tiefer reden und über bestimmte Sachen, aber und sie ist halb italienisch, halb deutsch. So vielleicht. Genau. <laughs> Ja. <laughs> Ich denke mal, das liegt da dran. Und es die Leute sind hier sehr materialistisch. Ich ich will nicht sagen, dass das nicht in Europa ist es ist auch da, aber das bestimmt schon, äh, deren deren Leben, m ich würde sagen 80 % Viele viele auch nicht. Da sind welche dabei, die sagen, ah, äh: „Das Geld bestimmt hier nicht mein ganzes Leben“ aber
Mhm. Okay. Daran liegt's wahrscheinlich. <laughs> Sehr europäisch! <laughs> Die Freundin <laughs> Mhm. Mhm. Total. Mhm. Ja, genau.